Bueno, empecemos por lo básico. ¿Cómo ves la comunicación en tu rutina di diaria, tanto como profesional como en lo personal?
Bueno, mira, yo diría que la comunicación es casi como un sistema nervioso, básicamente, pero del día, ¿no? Porque todo pasa por ahí, digamos, porque la comunicación en mi día a día es superesencial, es como una de las cosas que sí o sí siempre están ahí básicamente, ¿no? Porque si nos vamos a la cuestión personal, que es lo más común, pues, la comunicación con mi familia, ¿no?, del buenos días, el saludo, el, cómo está, de que también hablando ya como que de bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy antes de que cada uno se vaya a su trabajo. Entonces, ya pues como que empezamos a a la rutina con eso, ¿no?, con comunicación, ¿no? Como que decir bueno, ya me voy. Tal cual, sí.
Claro. Claro. Desde que te levantas, ¿no?, desde que te levantas: "Hola, buenos días", a tu familia, o a a cualquier persona que te encuentres en la calle, ¿no? Entonces: "Hola, ¿cómo estás?" Siempre, ¿no?, y igual, siempre uno, eh, quiere empezar el día de bu de buena manera, ¿no? Entonces, si hablas con alguien, eh, si le dices buenos días a alguien, tú también o si alguien te dice buenos días a ti, te sientes mejor, ¿no?
Ujú. Claro, sí. Ujú. Totalmente. Sí. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Entonces, la comunicación está desde esa primera toma de contacto diaria, ¿no?, con la familia. Ya después cuando estoy en el trabajo es como que, mis compañeros, bueno, cómo están, ya estamos listos para esto, o qué pendientes quedan hoy, cómo vamos a avanzar. Entonces, como que es parte fundamental, ¿no?, en mis relaciones personales, con mi familia, con mis amigos, también en el trabajo más que todo, porque, bueno, ahí la comunicación es superimportante, ¿no?, para poder, este, poder establecer lo que son los objetivos del día, poder como compartir avances y todo eso, ¿no? Entonces, yo lo veo bastante importante en mi día a día, en mi rutina es sí o sí algo esencial, y que aparte de que es esencial en el aspecto de que sucede, también es como que uno de las cosas que yo siempre trato siempre de de hacerlo bien, ¿no?, de que se enfoque de la mejor manera para que sea productiva la la conversación y, pues, se pueda hacer todo lo necesario del día a cabalidad.
Claro, claro. Sí, pues, ¿y me podrías, eh, contar, eh, como un ejemplo de donde una buena o mala comunicación marca la diferencia o? ¿tienes alguna anécdota de de algo que por la comunicación cambió?
Claro.